إمم. بُصّي، هو يوم الجمعة لإن هو يوم أجازتنا كُلّنا، فإحنا بنفطر الصبح، وبعدين بقى بنبتدي نشوف إيه الدنيا عايزين نروّق الصالة، عايزين نروّق الأوضة، أوضتهم هي مسؤوليتهم فلازم يضّبطوا بقى الكُتب، نبتدي نفرز هدوم المدرسة الهدوم اللي عايزة تتغسل، فدي برضه تبقى مهمِة مثلًا الطفل الصغير، بحيث إن أنا أقول له إيه أبقى بانّمي مهاراته وفي نَفْس الوقت باخلّيه يساعدني في البيت، أقول له مثلًا "خلّي الهدوم الملونة هنا والهدوم الأبيض هنا و" فيفصل لي الهدوم، فأقدر إن أنا أحطها على طُول في الغسالة. آمم فده هتلاق
آه. حلو. إمم. حلو. إمم. صح، برافو عليكِ. إمم. إمم، إمم. حلو برافو عليكِ، إمم. بس بيعرفوا يغيّروا الملايات بقى والّا لأ؟